Ya, işte, herkes farklı yerlerde, ben de yurt dışında yaşıyorum. Yani, araya, eee, bir araya gelsek bile, hani, belki o senede, 2 senede, 3 senede bir olacak bir şey ama tabii ki o eskisi gibi değil. Çünkü o aynı biz lezzette annemle yapıyor olsak bile o mantıyı, onun, işte, o hazırlanma süreci, beraber, eee, yapılma süreci, o yapılırken, eee, ı edilen sohbetler, işte, eee, işte, espriler onlarla beraber zaten, eee, güzel bir anlam kazanıyordu. Hani o, eee, sesimdeki, enerjideki değişim de bence tamamen bununla ilgili ama, yani. Eee Hı hı.
Anladım. I hı. Hı hı. Evet, evet, gerçekten çok, eee, hissedilir, eee, bir şekilde onu, eee, algıladım sesinden. Eee, biraz üzücü de, eee, aslında, hani, bunu bu şekilde olduğunu duymak. Çünkü çok güzel, çok kıymetli bir ritüele sahipmişsiniz ve kalabalık bir aile olduğu için, eee, sizin için çok da keyifli geçiyormuş bu anlar. Eee, hani, sesinizden gerçekten onun, eee, özlemini de anlayabiliyorum o anların özlemini. Çünkü, eee, enerjiniz bile anlatırken değişti. Eee, peki, mesela, siz ileride, ımm, kalabalık bir aile olduğunuzda yine böyle bir ritüeli, iii, devam ettirmeyi ister misiniz ya da neler yaparsınız bu konuda?
<chuckles> Doğru. Evet. Yani. Evet, mantıyı mantıyı kesin isterim. Yani, hani, böyle ileride çocuklarım, böyle büyük bir ailem olursa aynı ritüeli anneannemin görevinde, eee, bu sefer annem olacak şekilde, yani, aynı şekilde yapmak çok isterim ya, hani, eee, ımm, o ya bu tarz aktiviteler, özellikle yemek yapmak, eee, yemek yapma aktivitesi, hani, bir aileyi gerçekten birbirine bağlıyor diye düşünüyorum. Birleştirici bir gücü var, o yüzden çok haklısın, ben de bunu ileride uygulayacağım diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Birleştirici bir güç, evet, doğru, hı hı, evet. Çok güzel, <chuckles> çok keyifli bir sohbetti, eee, ve hani, eee, senin anılarını dinlemek, eee, gerçekten çok keyifliydi. Beni de heyecanlandırdın a anılarınla. Eee, çok, çok teşekkürler paylaşımların için.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli bir, eee, sohbetti. Kendine iyi bak.
Görş sen de görüşmek üzere.